Oh, iya, apa, kalau pas kerja memang banyak sih, banyak kayak distraksi-distraksi itu ya heeh, heeh. Ya, kalau heeh, heeh, de kalau pas kerja sih biasanya aku
Banyak yang distraksi ya, biasanya ngapain aja, Mas?
kasih tahu dulu, Kak, ke, apa namanya, ke anak, ke keluarga ya atau ke istri, gitu. Kalau misalkan aku dari jam segini, sampai jam segini, itu jamnya aku kerja minta tolong dulu, jadi minta minta tolong dihargain dulu, oh gitu. Jadi Kalau enggak kayak gitu pasti ada, Kak, kita udah bilang mau menyendiri kayak di ruangan mana kek, tetap, istri itu nanti pasti akan datengin, anak juga, apalagi anak ya, kayak gitu. Iya kan? Heeh, kalau nggak
Kasih tahu bos Bapak? Mhm, iya. Mmm, jangan diganggu gitu, oh iya. Mmm. Iya, heeh. Oh iya, gimana kayak misal, papa mau ini mau ini, oh.
Mhm, bener pasti ada yang na <laughs> ya kan? Namanya anak ke orang tua kan gitu, gitu, ke bapaknya kan gitu. Kalau, Masnya, gimana ada
Iya. Iya betul, Mas, betul betul. Jadi itu efektif atau enggak, Mas? Oh, kalau saya? Kalau saya?
Mhm, gimana itu?
Kalau saya sih biasanya misalkan kerjanya, Mas, sama sih kayak Masnya, tapi kalau saya kan belum punya istri, gitu. Jadi paling jadi paling kalau iya iya tahu, Mas, lebih enak tapi kadang kan, meskipun lebih enak ya masih punya pacar, ya kadang rasanya enggak fokus gitu kalau misalkan, contohnya ini kadang kan lagi cekcok, Mas, ya jadi kayak pasti ke distraksi gitu ke distraksi gitu, Mas.
Oh, kan Relatif lebih enak ya? <laughs> <laughs> Iya. Heeh, heeh, gimana? Oh iya sih, heeh heeh, apalagi kalau dianya lagi kalau dianya lagi, apa, ngechat atau telepon nanti enggak diangkat udah negatif thinking gitu ya dia kira apa-apa gitu.
Mhm, jadi pas hmm? Iya iya, betul betul. Jadi biasanya kayak mindset-nya itu langsung berubah, mmm, Ini nanti aja dulu apa ya? Jadi saya bisa ngerjain ini kalau misalkan udah selesai, baru saya itu kayak ngurusin itu. Paling gitu sih, Mas.
<coughs> Mhm, hmm.

Membantu atau justru jadi malah buang-buang waktu itu Mas? Pernah kepikiran apa enggak Mas, yang tadi saya bahas itu, yang kayak nanti aja nanti aja gitu? Menurut Mas gimana?
Heeh. Mhm mhm. M ya kalau heeh, kalau kita punya alat yang bisa untuk menjadwal ya atau apa itu enak banget sebenarnya, a enak banget. Aku pernah sebenarnya, eee, tek ini untuk urusan kerjaan, kalau untuk apa namanya, ta aktivitas sehari-hari kayaknya belum kepak belum belum pernah makai ya. Heeh, tapi kalau untuk kerjaan kepakai, karena di, e di aku itu eee, kerjaannya karena banyak tim yang meng-handle ya. Jadi mau nggak mau kalau kalau nggak ada jadwalnya itu akan susah gitu.
Mhm, kayak scheduling kan? Ya? Mmm, ya? Oh, belum kepakai. Mhm mhm. Iya, Mas. Oh. Biar lebih efisien ya, Mas. Oh, contohnya itu biasanya pakainya yang di App Android gitu Mas, kayak handphone atau apa?
Mhm, mmm. E Kalau di kerjaan aku langsung dari laptop Kak, heeh, dit dari laptop. Misalnya kayak ini, apa, Kakak pernah tahu aplikasi kayak Asana gitu, itu kan, ya untuk mengorganisasi kerjaan. Jadi di sana ada kita bisa masukin timnya, misalkan set kita 1 tim ada 5 orang, ya udah se semua orang tuh e bisa masuk di sana dan bisa lihat itu, lihat apa, jam produktivitasnya gitu Kak. Jadwalnya udah ada semua. Mhm, semua bisa lihat, heeh. Jadi misalnya si A lagi ngerjain apa, si B lagi ngerjain apa gitu. Jadi nanti kalau ada kerjaannya si A berhubungan sama si B, jadi ngerti iya kan, gitu kan.
Jadi kayak scheduling. Oh, laptop. Mhm mhm. Mhm, mmm, hmm. Oh, iya iya iya, paham. Oh, jadi kayak semuanya itu di-sharing gitu ya Mas, kayak satu aplikasi, terus semuanya bisa lihat gitu? Heeh. Oh, iya, paham paham. Hmm. Jadi enggak kayak dobel-dobel ya? Mhm iya enggak dobel-dobel atau dobel kerjaan gitu ya Mas? Oh, kamu udah ada kerjanya sendiri, gitu.
Heeh. Mhm mhm. Sama ini kalau buat kolaborasi juga enak. Misalkan, kan aku misalkan, aku baru bisa kerja kalau si A udah selesai, nah itu kan bisa dipantau. Jadinya kalau misalkan si A lagi ngerjain ini, aku butuh kerjaannya si A nih, tapi kok A belum bergerak-gerak istilahnya, kerjaannya dia, ya kan si B bisa ingetin, "Ini mana nih, aku lagi, e butuh data dari kamu nih, kok aku belum, e dapat gimana?" kan gitu.
Oh, iya, paham paham. Mhm. Oh. Mhm mhm. Oh, iya iya, paham.

Mhm, kayak gitu.
Kalau ini gimana Mas, kayak misalkan kan tadi Mas kan ya kan kayak, pakai aplikasi Asana gitu. Si Masnya itu kalau memprioritasin tugas itu, caranya gimana Mas? Kalau misalkan lagi banyak tugas nih Mas, yang tadi mungkin kelihatan di aplikasi itu tapi kan kadang mungkin Masnya kan kerjanya enggak cuman 1 gitu. Tadi juga bilang banyak mhm. Itu salah satu cara memprioritaskannya itu gimana Mas, kalau misalnya lagi banyak kerjaan, gitu?
Mhm. Heeh. Betul, heeh, mangkanya pagi-pagi ya. Ah, heeh, iya yang pertama aku lihat dari in ini Kak, goal-nya dulu apa di bulan itu, gitu. Kalau misalkan goal-nya aku di heeh.
Hmm. Goal-nya oh, iya targetnya itu ya Mas, mhm.
Ah targetnya dulu apa, gitu ya, kalau udah nanti target-target itu di breakdown aja Kak. Maksudnya dipotong-potong kecil-kecil gitu. Nah, nanti kan dari potongan kecil, nanti kan kelihatan mana yang, eee, kerjaan yang butuh sumber daya banyak, nah itu yang banyak dan penting ya, dan memang jadi inti pokoknya dari itu. Nah, itu yang di dikerjakan dulu Kak, heeh. Jadi, yang, eee, bisa dikesampingkan heeh, itu bisa di dikerjain nanti misalkan. Kayak gitu sih kalau aku, secara umumnya, gitu.
Mhm mhm. Iya. Oh, dipecah kecil-kecil ya Mas, iya. Oh, jadi dipecah dulu, heeh. Hmm, hmm hmm. Wah, jadi yang paling penting dulu ya Mas, gitu ya Mas?
Mhm. Gitu.
Kalau misalnya yang paling genting itu udah selesai, biasanya nanti pindah ke yang paling kecil-kecil, heeh.
Ah, e heeh, minimal se setidaknya separuh kerjaan udah selesai itu Kak, hah. Kalau yang paling penting selesai separuh kerjaan selesai. Udah agak amanlah.
Oh. Oh paham paham paham. Iya bagus, Mas. Saya belajar banyak sama Mas, sebetulnya Mas. Sama tahu aplikasi Asana itu, iya.
Hmm, ya ya. Iya. <chuckles> Iya, ya. Mhm iya, se
Oke Mas, obrolannya sangat-sangat membantu ini Mas.
Mhm, sama-sama. Aku juga makasih udah ditemenin ngobrol nih pagi-pagi. <laughs> Iya.
Iya. Iya, makasih banyak ya Mas!

Ah, iya kita lihat dulu, apa namanya, kasusnya iya, kalau misalkan memang e si A ini belum pernah menghadapi, ya kita bantu tapi se apa ya heeh, pokoknya dibantu cuman enggak kita kerjain maksudnya ya. Dibantunya cuma dalam arti heeh, soalnya kalau kita yang ngerjain lah kerjaan kita siapa yang mau ngerjain? Kan gitu. Ya maksudnya kita bantuin kasih ide aja misalkan, "Oh coba gini coba gini" gitu. Kasih idenya aja biar yang eksekusi itu si A-nya gitu.
Hmm. Hmm, yang problem itu ya? Oh jangan, iya Mas. Bagus. Iya, malah jadi ketergantungan, heeh. Mhm, betul Mas betul, Mas. Iya betul, kalau yang ngerjain orang lain itu malah jadinya ketergantungan Mas, betul Mas.
<clears throat> Betul betul, soalnya aku pernah punya temen itu kerja di puskesmas tapi bukan ak temanku, temanku pernah dia di puskesmas gitu ya. A aslinya dia itu cuman di ah hah, aslinya dia cuma di bagian kebersihan. Cuman
Oh, pernah? Oh. Oh iya iya, terus gimana, Mas? Hmm, kayak cleaning service, OB itu, Mas?
Ah hah, betul, cuman karena dia juga bisa, apa ya, kayak nyeting router Wi-Fi gitu kan suka dimintai tolong gitu loh, atau bisa nge-print, bisa apa, suka dimintai tolong gitu loh. Akhirnya yang petugasnya yang lain yang harusnya itu dia yang ngerjain, malah dikerjain sama temenku gitu, dilempar ke temen, "Minta tolong dong pak ini minta tolong pak" kayak gitu, nah kayak gitu jadi keterusan itu, Kak. Nah makanya itu, gajinya kan sama aja masalahnya heeh, <chuckles> kayak gitu. Akhirnya dia tuh cerita sama aku kan, cerita sama aku kayak gitu, "Wah ini aku kok malah kayak dimanfaatkan kayak gini," gitu.
Iya. Oh. Ja Cuman iya. Oh, jadi itu kasihan dobel, iya ya dobel. Tapi malah gajinya cuma 1 <chuckles> Iya. Mhm mhm. Iya kadang kayak gitu loh Mas, di sini Mas.
Kek sumbat ini. Iya, makanya kan jadi be
Mungkin karena, e iya betul, mungkin karena bisa sih jadi dimanfaatin kayak gitu Mas, betul.
Heeh. Iya aslinya kalau misalkan si si pegawai itu mau ngatur jadwal kan bisa aja, ya minta tolong okelah misalnya sesekali, 2 kali kalau memang dia lagi sibuk. Jadi temenku ini cerita masalahnya, ket pas dia ngasih, apa, delegasi tugas misalnya kayak nge-print atau, eee, nyeting komputer ya, itu yang punya tanggung jawab itu cuma diem aja masalahnya.
Baik, mhm. Heeh heeh. Iya, heeh. Oh. Iya. Oh, berarti emang
Dia itu enggak enggak ada kerjaan lain gitu loh Kak, nah gitu.
Be berarti emang memanfaatin itu, Mas.
<clears throat>

Hmm, iya iya.
Kalau Masnya ini pernah ngerasain ini apa enggak, Mas, kayak misalkan hari ini itu waktunya kok cepat banget habis gitu. Terus biasanya ngatasinya gimana itu, Mas? Kayak misalkan ini kan hari libur Minggu
Mmm. Eee, heeh heeh.
dan kadang rasanya cepat banget gitu loh, Mas. Tiba-tiba sore malam gitu rasanya gimana, Mas?
Heeh. <chuckles> Iya, bener. Eee, kalau kalau pas lagi hari kerja rasanya tuh kan enak ya. Jadinya kan kita kerjaannya menikmati ya. Tapi kalau kalau pas lagi libur, eee, ya itu mau nggak mau prioritas itu <chuckles> prioritasnya yang perlu dikerjain dulu, Kak. Kalau misalnya ada kerjaan yang belum yang belum selesai ya, ya dikerjain dulu atau misalnya ada plan yang penting ya itu dikerjain dulu gitu, Kak. Mmm, jadi kayak gitu. Prioritas sih sebenarnya, soalnya kalau
Mmm. Nga Oh. Iya paham paham. Mmm Mmm. Hmm. Oh, iya. Oh, jadi ngatasinya itu prioritas ya, Mas, kayak ngatasinya itu lewat prioritas dulu gitu?
Iya, heeh. Soalnya kalau ya bener kalau misalnya kita terlalu lama apa ya, istilahnya leha-leha, atau mungkin terlalu nyantai gitu ya. <chuckles> Ngawas-wasan gitu, itu kan waktunya cepet habis. Tahu-tahu, "Oh, udah siang," tahu-tahu udah sore aja gitu kan. Hmm, ya kan.
Iya. Mmm. Oh, kayak malas terlalu nyantai nanti-nanti gitu ya, Mas? Iya betul itu, Mas. Iya betul, saya juga ngerasain sih. Jadi kalau misalkan libur itu emang kadang badan rasanya capek banget tiba-tiba, "Ah, coba lihat video ah, coba lihat status," atau apa itu tiba-tiba, hmm.
Mmm. Mhm, mmm. Ah, iya itu paling hmm, distraksi paling apa ya, paling susah dihindari kayak gitu tuh, Kak. Kalau udah pegang HP udah mulai scroll-scroll itu kadang aduh udah udah nggak nggak inget waktu lagi itu, kayak gitu.
Tiba-tiba nggak kerasa. Iya, itu emang kayak ngerasanya cepat banget, Mas, kayak misalkan dari pagi tuh bangun rasanya, "Oh, iya, ya siang ini nanti mau ini, sore ini mau ini, ah tapi nanti aja mau ini dulu," tapi ternyata, "Oh, loh kok udah siang?" Ngerasanya itu kayak waktunya itu nggak kerasa gitu. Jadi pas udah siang itu biasanya rasanya kayak, waduh kayak dikejar-kejar waktu gitu, Mas.
<chuckles> Mmm. Mhm.